Je me sens un petit peu, heu, bloquée, dans mon évolution, heu, professionnelle. Heu, parce que je suis à un moment, où finalement, heu, je dois choisir un petit peu, heu, une direction. Donc, heu, je viens de finir, heu, des études, donc j'ai passé un un diplôme, un master et heu, c'est vrai que je veux pas particulièrement trouver quelque chose qui a à voir avec, heu, ce master, mais plus une combinaison des 2 heu, tu vois, hem, heu, j'ai une licence en santé nutrition et j'ai un master, heu, c'est plutôt relations internationales, migrations, réfugiés.
D'accord. OK. Très bien.
Et du coup, je voulais essayer de trouver quelque chose, heu, dans l'humanitaire, mais, heu, c'est quand même un secteur qui est pas facile à à comment dire? Au départ, parce qu'ils recherchent souvent des gens, heu, qui ont de l'expérience, tu vois? C'est pas qu'une histoire de diplôme.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais, naturellement
Et en même temps, j'ai aussi heu, mon coeur qui balance, heu, pour, heu, bah essayer de de, télétravailler. C'est-à-dire, heu, bah peut-être pas du tout dans ce domaine-là finalement. Heu, mais pour avoir, en fait, cette liberté, tu vois? Que le télétravail, heu, donne, c'est-à-dire que tu peux travailler, heu, bah de n'importe où heu, voilà i en fait, c'est ça, j'hésite un peu, heu. Qu'est-ce qui me convient le mieux heu, a dans cette phase de ma vie? Est-ce que c'est, heu, d'avoir de la liberté et un travail où, peut-être, j'aurais un salaire un petit peu moins important? Ou heu, d'essayer, heu, bah peut être l'humanitaire, bon les salaires sont pas mirobolants non plus mais, heu. Voilà, donc je suis un petit peu dans cette, heu, indécision, heu, et je sais pas trop en fait, ce qui serait le mieux. Est-ce que toi, tu as des idées pour essayer de de m'aider à clarifier un petit peu tout ça?
Mmh. Mmh mh. Je vois. OK, en tout cas, je je comprends hein, cette situation d'être, à un moment où, heu, tu as acquis acquéris des compétences, tu es arrivée à tu as ces diplômes que tu as eu, la licence, le master, dans 2 sujets qui sont pas directement connectés, mais qui apparemment t'intéressent. Et puis maintenant tu te rends compte, bon ces, heu ces métiers, heu, sont pas forcément faciles à trouver, heu, des postes qui correspondent. Et en même temps, tu te rends compte que la liberté du télétravail, c'est, peut-être, quelque chose que tu avais pas envisagé et qui, finalement, heu, pourrait être un bon compromis mais, tu te demandes si, heu, est-ce que quelque part, heu, j'ai pas étudié dans une direction qui était opposée? Donc du coup maintenant c'est différent. Je je comprends, hein, ce sentiment de flou que tu peux ressentir. Heu, déjà, c'est tout à fait normal heu d lorsqu'on sort de d'un cursus éducatif, heu, la transition vers la réalité, elle prend quand même un temps, hein. C'est c'est pas tout le monde qui, de suite, heu heu, touche pied au plancher et puis démarre, heu, de suite, dans un job. C'est pas tout le monde, ça arrive des fois mais, c'est pas tout le monde. Donc, heu, je comprends, heu, cette situation que tu ressens, heu. Donc heu, ma ma question c'est, heu, qu'est-ce que tu apprécies dans le télétravail? Et, qu'est-ce que tu, hem, qu'est-ce qui te manquerait par rapport aux valeurs que tu as étudiées dans les autres formations que tu as faites?
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh, ouais. Mmh mh. Heu, je pense que vraiment c'est la la liberté que ça que ça apporte en fait le télétravail, que ça soit une liberté, heu, géographique. Donc de pouvoir, heu, finalement, heu, me dire, heu, je vais me poser 3 mois en Espagne et heu, je pourrais travailler de là-bas ou, heu, en France, ou ou même dans d'autres pays tu vois? J'aime beaucoup en fait ce sentiment de de liberté, heu, géographique. Et puis aussi, heu, ça peut, bon selon les emplois hein, heu, il peut y avoir une flexibilité au niveau des horaires. Donc ça c'est idéal tu vois, tu peux organiser tes tes journées comme tu comme tu veux et comme tu peux. C'est-à-dire que, si tu as, heu, des activités, heu, que tu as envie de faire tel jour, heu, tu sais que tu peux travailler le soir, heu, au lieu du matin. Donc c'est vrai que ça, moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est un luxe en fait.
Oui. Mmh mh. Ouais. Tout à fait c'est, c'est vrai que c'est un luxe, heu, le télétravail quand on a on y a goûté une 1re fois on s'en rend compte. Ah oui je peux, hem, avoir, heu, hem, un contrôle, heu, malléable sur mon, ah non mon agenda mon agenda et mon calendrier et donc du coup c'est c'est vraiment très agréable. Après, hem, est-ce que tu as essayé de regarder s'il y avait des pistes de télétravail qui pourraient, heu, en même temps, heu, te permettre de, heu, mettre, heu, en application tes compétences que tu as appris dans les domaines humanitaires et heu, dans, heu, l'autre licence que tu as faite?
Mmh mh. Oui, alors il y a des possibilités mais c'est pareil c'est souvent des mmh un travail qui s'appelle être consultant donc, heu, tu as des des projets et puis il faut heu, voilà c'est des projets à l'écrit et heu, ça peut être justement, heu, complètement connecté à des, heu, projets humanitaires. Heu, c'est un peu du travail de recherche. Mais là, le problème c'est souvent qu'ils veulent des personnes qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience, tu vois? Il faut avoir quand même, heu, non seulement, heu, les capacités, les compétences, heu, on va dire de d'un chercheur, mais il faut aussi un petit peu de, bah, voilà d'expérience sur le terrain. Et je pense que c'est ces 2 heu, c'est cette combinaison en fait qui fait que les gens, heu, voilà ont confiance sur, heu, le travail que tu pourrais, heu, bah, partager à l'écrit, heu, sur ces sur ces petits, hem c'est des petits contrats en fait, heu, de consultants.
Mmh mh. Oui. Oui! Ouais. Je je vois ce que tu, heu, ce que tu viens de décrire et je comprends, hein, que c'est frustrant de réaliser: «Heu OK, mais, heu, regarde moi regardez moi je viens juste d'arriver, j'ai pas encore l'expérience et ils me demandent une expérience et ils demandent tous de l'expérience.». Donc c'est tout à fait normal de sentir, heu, que tu n'es pas, heu, appropriée puisque, heu, tu te dis: «J'ai pas encore l'expérience», et donc du coup, tu peux te dire: «Ça vaut même pas le coup de postuler», heu, je comprends que tu penses ça, heu, c'est tout à fait normal de le penser. Heu, ce qu'il se passe, c'est que je te propose de prendre une approche un peu différente et de te dire heu, si tu le souhaites, heu, cette approche de la tester avec moi, c'est de te dire: «OK, heu, si j'étais le recruteur et que, heu, je souhaitais, heu, en fait décrire le, mmh, le p comment dire? L'employé idéal, la personne idéale.», c'est naturel que je penserais à à mettre un degré d'expérience, je dirais, heu: «Requis: expérience.». Je vais pas dire, heu: «Et si possible, ce serait bien si elle avait l'expérience», tu vois? C'est normal <chuckles> de mettre: «Je veux qu'il y ait de l'expérience.». Mais, ça veut pas dire pour autant que c'est diminuant. Si tu es pertinente au niveau de tes expériences et de ta formation, parfois, heu, tu peux tu peux quand même postuler et avoir une chance. Si tu raisonnes avec le si tu raisonnes bien avec la thématique qui est proposée. Si tu sais montrer que tu te démarques, heu, tu peux g heu, d'une certaine manière
Mmh. Ouais. Mmh. Oui un petit peu. Mer Mmh mh. Mmh mh. Bien-sûr. Mmh. Oui, d'accord. Mmh mh.
c'est pas le plus probable, mais ça peut arriver et ça vaut quand même le coup d'essayer. Tu peux arriver à décrocher des postes même si tu as pas l'expérience.
Moui, non mais tu as raison hein, je pense qu'il faut pas que je m'arrête, heu. Voilà s'il y a un critère sur, heu, les annonces ou sur les sur les postes qui correspond pas, oui de tenter, heu. Mais c'est vrai quand on regarde un petit peu le marché du travail, on se dit: «Mon dieu mais il y a tellement de bah il y a il y a peu de postes pour, heu, beaucoup de demandes», heu, j'ai l'impression en tout cas. Et heu, bon, j'ai beau avoir des voilà, je parle plusieurs langues, tout ça, je me dis c'est forcément un petit peu des, heu, des atouts. Mais, heu, oui pour l'instant voilà je suis juste un petit peu bloquée, heu, dans cette situation et c'est vrai qu'après je je pourrais faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ça aussi, heu. Je parlais avec quelqu'un là, qui qui a ouvert, hem, un hôtel avec des petits bungalows à Zanzibar, heu, moi ça me faisait rêver de l'entendre parler de son, de son projet, tu vois? Je me dis: «Ouais, mais moi aussi j'adorerais heu, partir dans une aventure comme ça», ou heu c'était une personne qui avait vraiment peu d'expérience. Elle avait jamais fait ça avant et heu, je trouvais que c'était vraiment inspirant, tu vois? De partir dans des projets comme ça et, en y mettant toute la, bonne volonté, heu, son cœur et heu, voilà, de son temps, sa motivation, heu. Je pense que ça va fonctionner.
Oui. Oui. Oui. Intéressant. Après, c'est ça hein, tu as t en fait, je pense que tu as mis le doigt sur un point important, c'est que, dans tous les cas, heu, là où tu vas, même si, heu, ton background, ta formation, heu, te de te destine à un point final logique, c'est pas pour autant que la vie et les opportunités, heu, qui vont se présenter à toi, heu, vont pas être plus, heu, larges en termes de spectre de possibilités que ce que tu imaginais. Donc en effet, cette attitude, ce que tu viens de décrire c'est, je pense, heu, une très, très, bonne attitude à avoir lorsqu'on, on cherche, heu, un nouvel emploi ou une activité qui qui nous plaît, c'est, heu, de s de se dire et de se de se proposer, d'accepter que l'aventure est possible et qu'il va y avoir quelque chose, heu, que tu ignores et qui va peut-être te transporter, heu, là où tu ignores éga également.
Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que je suis assez ouverte finalement, heu, à, voilà, à m à la ma prochaine aventure, heu, professionnelle, heu. J'ai pas vraiment de peut-être que c'est ça aussi le problème. Si j'avais vraiment une idée plus précise, peut-être que je serais moins bloquée, tu vois? Mais vu que je suis ouverte, heu, à toutes sortes de choses, heu, bah, finalement, heu, voilà, je suis un peu dans l'attente que quelque chose, heu, une opportunité comme tu disais, heu, se présente. Et pour l'instant en tout cas elle ne s'est pas présentée.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
hein, c'est en tout cas, heu, tu as la bonne attitude et heu, je sais que c'est frustrant de de sentir que: «OK je suis prêt, heu, j'ai tout ce qu'il faut pour, heu, l'opportunité, donc maintenant est-ce que l'opportunité se présente à moi?» après c'est c'est ça, je Est-ce que tu as essayé des d'autres pistes de recherche? Par exemple, heu heu, tu, heu, tu, heu, étais intéressée par l'aide aux réfugiés et de le côté humanitaire, est-ce que tu as regardé, hem, des, heu, en fait, des postes qui peuvent s'ouvrir au niveau des Nations unies, de l'Europe ou, heu, des organisations de ce de ce style qui pourraient avoir des programmes qui pourraient correspondre? Heu, sans forcément attendre que les offres arrivent parce que ce genre d'offres, heu, elles sont plus sur le bouche-à-oreille mais peut-être en en cherchant sur ces sur ces portails si éventuellement il y a des pistes, est-ce que tu as un petit peu recherché là-dedans?
Oui j'ai alors j'ai bien recherché et heu, c'est vrai qu'il y a certains postes mais comme je te disais c'est souvent des postes où, heu, voilà ils veulent 5 ans d'expérience, heu, des choses comme ça, hem. Mais j'ai envoyé quelques CV qui bon, ça a pas abouti en tout cas jusqu'à maintenant, heu. Donc, heu, j'ai pas trop intensifié. C'est vrai que je pourrais intensifier. Et en même temps, je vais dire, heu, l'idée de me bah, heu, l'idée que de me trouver dans un bureau, heu, 8 heures par jour, heu, 5 jours par semaine, il y a quelque chose qui je s qui me fait un peu peur par rapport à ça tu vois? Si c'était la limite, hem, heu, un 3/4 de temps ou mais, heu, me dire que tout ce temps je vais être dans un bureau, heu, derrière un ordinateur même si, heu, je serais très contente tu vois de pouvoir contribuer voilà à à participer à essayer d'aider des réfugiés, des migrants, heu, que ce soit au niveau, heu, enfin voilà, heu, des enfin pour les aider concrètement quoi. Heu, j'aime beaucoup cette idée. Mais en même temps, hem, beh, ouais, le travail dans un bureau, je commence à me demander si c'est vraiment fait pour moi.
OK. Ouais. Et ouais. Je comprends. Ouais, je comprends après, heu, certains de ces travaux, heu, peuvent aussi se passer sur le terrain donc, heu tu as dit il y a peut-être aussi une pha une phase en bureau. Il y a aussi des possibilités hybrides. Peut-être, en fait, heu, plus tu vas avoir un spectre large et peut-être plus tu te sentiras, heu, en comment dire? En contrôle et en te disant que: «OK je je laisse venir le plus d'opportunités». En tout cas, j'espère que ça t'a permis de <chuckles> de voir un peu de de re d'avoir du recul et de un petit peu sortir les idées de ta tête pour que tu puisses, heu, trouver un emploi qui t'intéresse.
Mmh mh. C'est vrai. Bah oui, merci beaucoup moi ça m'a fait vraiment beaucoup de bien d'en parler avec toi et heu, ça a été super utile merci.